Eee, aku pingin apa ya, <sucks teeth> pingin coba belajar bahasa Inggris yang dari kecil. Soalnya dulu tuh saya ya sekarang sih udahlah udah udah nggak papa ya, bahasa Inggris udah bagian dari hidup saya. <laughs> Eee, mungkin saya lebih lebih baik sama nenek saya, karena dulu saya kalau dinasehatin kadang-kadang marah. <laughs>
Mhm. Mhm. Wah. Mhm. Iya. Iya, kan <chuckles> harus itu mah. <chuckles> Heeh. Mmm, mhm mhm. <laughs> Sama nenek lagi ya. <laughs>
Iya, o dia itu sayang banget sama saya pokoknya, eee
Wah, heeh heeh heeh. Bener banget sih.
Iya tanpa ada kondi apa sih, tanpa ada syarat dah, <laughs> cinta ya. Ih, sayang banget. Mhm mhm.
Wah, bener sih ya, iya kan sama sih mungkin aku juga ya, karena aku sampai sekarang nih belum bisa bahasa Inggris Kak. <laughs> Iya, masih terbata-bata, bener sih aku dulu juga pernah, apa ya, kayak nge pikir, "Eh, kalau dulu masih kecil aku pengen sih balik lagi, b dan aku belajar lagi nih bahasa Inggris," gitu loh ya. Heeh.
Oh gitu, harus dong. Heeh, iya, heeh. Heeh. Heeh, heeh. Iya. Iya, betul, karena bahasa Inggris kan penting banget gitu. Itu ge saya bisa bahasa Inggris gara-gara nenek saya.
Iya kan. Wow, luar biasa nenek Mbak, lupanya. <laughs> Wah. iya juga. ya. Iya, ya. Iya, makasih banyak ya Mbak, selamat malam.
Gitu, mmm. Wah, iya itu, wah. Wah seru banget ya, obrolan kita ya, aduh Iya, makasih.